Nhưng mà nhưng mà, ừm, ý dụ như mà đi mấy đường lạ thì thì lạc đi, nhưng mà có khi nào một cái đường cũ mà bạn cũng lạc hông? <chuckles>
Ừm, cũng có lúc nha, ví dụ như lúc ấy mình đang mải nghĩ cái gì đấy, lúc mà mình đang không tập trung ấy, thì là cho dù là đường quen thì, kiểu, tự nhiên mình cũng đi qua mất cái đường mà mình cần phải rẽ về nhà luôn. Ví dụ mình đi từ chỗ làm về nhà á, thì, kiểu, bình thường thì không sao, nhưng mà ví dụ như lúc nào mình đang mải nghĩ cái gì vẩn vơ ấy, thì là tự nhiên mình lại quên mất mình không rẽ. Thế là nó cũng sẽ lại đi thành một cái đường khác, xong rồi có khi là lúc ấy lại sang một cái đường mới rồi lại lạc luôn.
Ừm. Ừm. Ờ. <chuckles> Hiểu.